No lo creo, estoy seguro, porque, y y y no es nada nuevo, viene justamente desde que se fundó, porque, claro, recordemos que, por ejemplo, las bebidas gaseosa, eso no empezó como una bebida gaseosa, esos eran jarabes supuestamente para curar la gripe o para curar el resfriado. Correcto, corre pero no era un refresco, era era, un un jarabe. Y alguien hizo una fórmula, o sea, replanteó la fórmula y es notó que sobre todo a los niños gustaba mucho, y a partir de ahí fue que nacieron la la las bebidas gaseosas, pero con un objetivo netamente comercial. Recordemos que todo lo que viene de la parte comercial es con el objetivo de hacer dinero, no necesariamente de proveer de buena salud a las personas. ¿Qué coincidencia que lo que sí viene de la naturaleza, llámese Dios, llámese naturaleza, como le quieran llamar?, no es tan costoso de producir, porque simplemente sembrar y cosechar las frutas, los vegetales, etcétera, etcétera, son muy saludables, totalmente saludables y adecuados para el cuerpo humano, pero son los que menos promoción reciben, porque esos sí son para el beneficio humano, no para producir dinero necesariamente.
Oh, ¿sí? Sí, lo que era el refresco de cola, ¿no?, recuerdo, sí. Totalmente, claro. Okey. Y, por ejemplo, eh, den me imagino, por lo que he escuchado, has estado en Europa
Sí, sí, u una que otras veces sí. Sí, sí, sí.
aparte de tu país, en otros lugares, ¿y qué tal el sabor? ¿Cómo sientes los sabores del chocolate en otros lugares?
Sí, totalmente diferentes, en algunos puntos sí, muy similares, en otros puntos totalmente diferentes, porque ya hay otras mezclas, mm, me, eh, lo tuve la oportunidad de probar chocolate con picante, em, y otras combinaciones, pues, interesantes, chocolate blanco, chocolate con turrón, chocolate el mismo chocolate en taza, pero el sabor era diferente porque la composición química también varía. El el tipo de cacao también es otro. Entonces, claro, e es diferente la la experiencia, pero igual, muy rico y muy sabroso en muchos de los casos, ¿no?, en la gran mayoría de los casos.
Eh.